Oye, cuéntame, ¿cómo influyen las redes sociales en la fama de una serie?
Bueno, ah, hay muchas cosas que vienen de las redes sociales, ¿verdad? Y sobre todo ahora que son vastas y tantas. En algún punto, pues influyen demasiado como para que, te enganchen con algo. Por ejemplo, una serie puede pasar del anonimato al fenómeno global en horas o ah, tal vez en días y y hay muchos ejemplos, ¿verdad?
Ujú. Ah. Claro. Cierto. Mm. Oye. ¿Y, tú crees que hay algunas series que, a lo mejor, en el streaming no tengan tanto éxito, pero de tanto que las anuncian en estas redes sociales, uno puede empezar a tener curiosidad de irlas a ver?
Desde luego todo mundo o para eso es ese es el negocio, ¿verdad? Las redes sociales son muy poderosas y, influyen obviamente estas empresas las utilizan para que influyan en la vida de los demás, sobre todo, al decidir qué puedas ver, sí o no, y obviamente pues la capacidad de, de de, ¿cómo se le diría? Cuando es vasto, es grande su
Claro. Ujú. Te.
su público, eh, de las redes sociales me refiero, ajá, para
Si, te alcan. Te alcan ujú.
por ejemplo, hay países que en mi vida yo hubiera pensado que sacaron una buena serie y, pues, de plano, sí me gustaron, ¿verdad?
Ya. Y, a ver, cuéntame de algunos ejemplos que te haya sucedido esta parte, que ni te imaginabas y resultó que sí te gustaron mucho.
Ah, pues, por, mira, todos estamos acostumbrados al contenido que siempre nos entrega, sobre todo Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, que son como que los pionero no los pioneros, pero los que llevaban la la la vanguardia en esto, pero lo que sí me sorprendió de un país que de plano no no no hace nada bueno, incluso yo te me atrevo a decir que ni siquiera me gusta su contenido por esta vez tal vez el idioma y el lenguaje, es España. Sacó esta serie muy buena que es La Casa de Papel <chuckles> y me enganchó, me enganchó.
Así es. Ujú. Ujú. Ya. Okey. Sí. Oh Y, La Casa de Papel, por ejemplo, ¿dónde fue que, en qué red social la viste por primera vez, que te haya llamado la atención?
Bueno, esto lo empecé a a ver en en Facebook. Y obviamente, pues, de repente yo no sabía nada en absoluto. Yo creo que ya incluso había transcurrido 1 añito de que había terminado lo que era la, La Casa de papel 1, incluso la última temporada, porque no tuvo muchas. Bueno, ¿qué pasó? De que yo empecé a notar algo de, que salía muchísimo. Y dije, bueno, ¿qué está pasando? Investigando, pues, y obviamente en las plataformas como, te metes y te sale, y te sale, y te sale, pero como yo veía que era española el asunto, ah, como que, mm, sin sin menospreciar, como que no me agradaba y mucho menos, eh, la forma de hablar, porque sé que las traducciones españolas, pues, para mí resultan desagradables. Bueno
Ujú. Sí. Sí, sí. Ujú. Sí. Mm.
pues, ¿qué lo di qué es lo que hice? Pues probar a ver qué y hombre, desde el primer capítulo me enganchó.
Mira. Y, oye, ¿y alguna otra serie que hayas a la que llegado por estos anuncios en las redes sociales?
Mm. Sí, claro. Pues, por eso te comento que a algunos países que nunca en mi vida me imaginé que existiera, bueno, que hiciera series de calidad, fíjate, sobre todo una de Corea.
Sí. Ujú.
Es esa esa serie coreana, eh eh, es, eh, es una serie muy complicada, ¿verdad?, muy violenta, también. Pero también, desde el principio me enganchó, y es la serie, la de El juego del calamar, no sé si te suena por ahí. Y también fue por verla en redes sociales.
Okey. Hablaban mucho de ella.
Sí, y yo dije: "¿Cómo puede ser posible que una serie de de Corea, pues, los tenga tan enganchados?". Porqué hablaban y hacían memes, yo creo que el impacto un po fue un poquito más grande y más fuerte que el de La casa de papel.
Ni te. Ujú. Ah, mira, entiendo. Oye, y dime, ¿hasta qué punto determinan los algoritmos qué series explotan? ¿Cuáles crees que son las que empiezan a promover más?
Bueno, eh, hay que ser objetivos y realmente, pues las que empiezan a promover más es en la que les meten muchísimo dinero. Ahí y hay que ser realistas y y en ese punto, pues, ese es su negocio también, ¿verdad?, de las redes sociales, nosotros somos el producto y, obviamente, pues, quien quiere vender, ahí está el dinero para lograrlo. Bueno, pero, ¿qué pasa con estas 2 series?, que realmente
Okey. Mm. Sí.
o honestamente, y a lo poco que por ahí no investigué, pero me di cuenta, que fueron no con mucho presupuesto realmente, fue con bajo presupuesto, y que prácticamente, no le vamos a llamar caseras, pero le hicieron personas que que ni si ni soñando hubieran sido tan famosos como ahora.
Ya. Ya veo. Oye, y dime otra cosa, eh, ¿qué serie, eh, que a lo mejor no tuvo esa sí viste alguna reseña, pero no tuvo esa explosión que pudieron haber tenido El juego del calamar o La casa de papel, eh, te enganchó?, después de que viste algún video, alguna reseña o algo en en alguna de estas redes sociales.
Ah, bueno, eh, de ahí, pues las más más famosas y, hombre, muy buenas, ¿verdad?, pues, más que nada fue esta británica que es producida sobre una época medieval y y de dragones y todo esto, que es, este, La casa del dragón, para empezar. Y la otra, pues es Juego de Tronos, uy, muy buenas, muy buenas series, nada más que <chuckles> había que esperar demasiado para ver la siguiente temporada.
Sí, okey. ¿Y cómo llegaste a ellas?
Precisamente, por las redes sociales. Bueno, eh, en algún punto, eh, no existía ni TikTok y apenas estaban haciendo Instagram cuando, eh, salió, eh, eh, Juego de Tronos. Entonces, lo único que teníamos en aquel tiempo era Facebook. Entonces, en Facebook, de repente, un un conocido, otro conocido empezaron a platicar de ello, y tenía muy poquito esa esa serie, muy, muy poquito, entonces, también yo estaba en ese tipo de transición, que habían pasado otras series que me gustaron mucho, como la de Friends y y La teoría del Big Bang y y esta, digamos, Dos hombres y medio, que son realmente comedia, y como para engancharme en algo más serio, se me hizo un poquito complicado, ¿verdad?, pero influyeron mucho, eh, las publicaciones que hicieron mis amigos y conocidos en Facebook como para empezar a verla.
Ujú. Okey. Ya. Claro. Okey, entiendo. ¿Y tú crees que eh, tiene algún te ha tocado, al contrario, que sea una serie que tenga muchísimo muchísimas promociones, y en estas redes sociales. Entonces, te llama la atención, la pones, y no te haya gustado?
Sí. Realmente, fue una completame En una completa, eh, decepción. <laughs> Y pues, más que nada, fue lo de la Reina Victoria, de de este, de Rusia, perdón, eh, Catalina, Catalina la Grande. ¿Por qué?
¿Cuál? Ajá.
porque, más que nada, su contenido, para empezar, lo hizo del lado del pensamiento occidental. Entonces, como que no concuerda, a al pensamiento ruso. Y, más o menos, a lo que nos tiene acostumbrado, eh, ahora las las redes sociales y, sobre todo, los medios de comunicación tradicionales, que, pues, que dicen su verdad, y no realmente lo que es. Bueno
Ujú.
entonces, ¿qué pasa? A mí me encanta la historia, sé muchas cosas, pues, afortunadamente. Y sé la historia, sobre todo, de Catalina la Grande y sus amoríos, y cómo cómo desvivió a su esposo, con la ayuda de unos hermanos, y y cositas de esas, ¿verdad? Y llegó al poder. Sobre todo, asesinó al al heredero de del zar. Bueno, del trono, en este caso, que era Pedro el Grande, eh, un un tataranieto, ¿verdad? Pero, este, para hacerse del poder. Entonces, en la serie, yo estaba así como que pues, no sabía si existía. Pero empiezan a promocionarla, y muy fuerte, créeme, demasiado fuerte, que dije: "No puede ser. Este, la empiezo a ver de una vez. O mejor dejo que avancen capítulos, para para no estar esperando el siguiente, y al siguiente", porque siempre pasa, ¿verdad?
Claro. Sí. Que Claro. Mm. Sí. Ya. Ya. Ujú. Y entons
¿Y qué pasa? Sí.
Eh Eso te te iba a preguntar, ¿qué es lo diferente a lo que tú sabes de la historia? Porque, por lo que veo, tú tú conoces de este tema.
Mm. Claro, sé desde el primer zar ruso que fue Iván el terrible hasta lamentablemente el uno que fue, eh, desvivido por Vladimir Ilich Lenin, eh, que es Fanny Cola Segundo en Ekar Ekaterimburgo, ¿verdad?, entonces, yo sabía perfectamente la historia, sobre todo de Catalina, una mujer poderosa, revolucionaria, para mí era de las mejores mujeres que existen en este planeta, bueno
Mm. Sí. Okey. Ya.
¿qué pasa con la serie?
Cuéntame.
La serie se volvió se volvió, honestamente, como en pura prostitución, en un drama, en amorío tras amorío, entonces, le dieron un enfoque a Catalina como una, no una reina sabia y y con mente y con, bueno, todo todo el cambio que le hizo a la gran Rusia que ahora conocemos, bueno, y pasó que le dieron un enfoque casi, casi de prostituta y no, eso no es justo, no se vale, <chuckles> entonces, eso me decepcionó hoy, y qué mal, qué mal que el del lado británico hicieran esa parte de Catalina que que no es justa, para mí no es justa.
Ah. Eh. Sí. Cierto. Ya. Okey. Esa serie es la que hace ay, esta actriz joven. Mm.
No, es una señora ya grande.
Helen
Ha salido en varias series, Helen Mirrell, exacto, exacto, eh, Helen Mirrell, entonces el enfoque que le dieron a él fue, para mi gusto, el más desagradable para una mujer tan impactante y tan poderosa que fue Catalina. Esa serie me decepcionó, lo siento. <chuckles>
Helen Mir. Ah, okey, sí. Sí. Okey. Y y tuvo mucho, este, promoción en las redes sociales, por lo que me cuentas.
Sí, sí, no veas, en todas las redes sociales salía y salía y salía, y yo estaba así como que al punto de: "Bueno, ya la empiezo, ya, ya, ya", y digo, o sea, incitándome incluso a verla, ¿verdad?, de hecho, yo pienso que eso fue. Me incitó a verla tanto, tanto, tanto que fue ese ese, ¿cómo se le llamaría?, hype <chuckles> que que que tienes al esperar ver algo y pum desde el primer capítulo le dije: "No puede ser, <chuckles> no, eso no era Catalina".
Okey. Ajá. Jamás. Claro. Cierto. Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, este hypeo o hypeo, o como le digan, de de este tipo de series se debe a los influencers que te la ponen como que si fuera la la gran historia?
Sí. Exactamente eso me pasó, diste al blanco o en el punto, que realmente los influencers que la empezaron a promocionar, obviamente, también eran influencers que yo seguía, y entonces dije: "Ah, bueno, en algún punto este este chavo o esta chica tiene tiene sentido que la esté promocionando", porque, pues yo, el contenido que me estaba ofreciendo realmente me gustaba y, pues, llegaba a mi agrado, ¿verdad?
Okey. Cierto. Ujú. Ya.
Y entonces, que de repente utilicen a este influencer para promocionar una serie de este tamaño, se me hizo así como que guau, o sea, <chuckles> si Juego de Tronos me dejó así que me voló la cabeza, dije: "Entonces lo que viene, eh viene mejor", y no.
Claro. Ya. Y entonces, también fue una gran producción, por lo que estoy entendiendo. Ahora, o en.
Ujú. Sí, una con mucho dinero.
Ya veo, ¿y alguna serie, pero, por ejemplo, nacional, que t hayas también llegado a ella por culpa de las redes sociales, pero que esta sí te haya dejado un buen sabor de boca?
Lamentablemente las rede las las producciones nacionales, eh, tienen un objetivo y es el demostrar un un una visión de nuestro país, bueno, en este caso yo soy mexicano, que no es, es ficticio, y aparte, eh, fomentan lo que es el clasismo, el racismo, en e el el estar publicando, por ejemplo, que supuestamente, ya todos son diseñadores, ya todos trabajan en una gran oficina, que ya todos tienen fiestas, este, <chuckles> glamorosas. No, no es cierto, no es cierto.
Mm. Ya. Sí. Ah. Okey.
Entonces, ese tipo de s de de series, pero hay otras series que todavía son más peores ¿verdad?, ahora sí ahora sí que lo grave de esto.
O que. B ya. ¿Y alguna adaptación, por ejemplo, de algún clásico, de algún libro que que te lo hayan hecho en serie y que sí te haya gustado?
Bueno, sí, por ahí hay algunos, sobre todo, a a precisame preciso, eh eh, sacaron una una serie sobre todo de Nicolás II, esa más o menos cuenta la historia y sí me enganchó un poquito en lo que es y en lo en la realidad.
Ujú. Okey. Eso sí se acercaba más a lo que tú sabías.
Exacto.
Okey. Oye, pues muchas gracias por hacerme todos estos comentarios y por contarme cómo es que las reye redes sociales influyen en la fama de una serie que no siempre va de acuerdo a lo que realmente es, ¿no? Eh, un placer hablar contigo, estuvo muy amena la conversación, y ojalá pronto podamos volver a repetirla en otro tema más interesante.
Sí, desde luego. Te lo agradezco también a ti por escucharme y bueno también pues es es un punto de partida para que si decides algún día engancharte con una serie pues ahí está mira. Te lo agradezco.
Gracias.